อา ช็อกเลย ค่ะ
เดี๋ยวครับ เขา เขาเก็บง่าย ๆ อย่างงี้เลยเหรอ?
นั่นน่ะสิคุณ คือเขาคงคิดว่าปกติน่ะ เขาดูจากนิสัย เรา เราไม่ได้ไปเปิ่น แบบเป็นคนเปิดนู่นเปิดนี่ อะไรอย่างงี้อยู่แล้วไงคะ เราก็จะทำความสะอาดแต่ข้างนอก ก็ เช็ด เช็ดทีวี เช็ดชั้น อะไรเงี้ย ให้ฝุ่นมันออก แต่ว่าบังเอิญอันเนี้ยน่าจะเกิดจากความสะเพร่าด้วยแหละ คิดว่านะ แล้วสิ่งที่เราเปิดมา ก็คือเป็นรูปคู่คุณ จำได้ว่าเขาไปเที่ยวเกาหลีกันมา แล้ว รูปคู่ คือใส่ชุดแบบย้อนยุคอะ แล้วถ่ายด้วยกันน่ะคุณ โอ้โฮ อันเนี้ย คือเหมือนโดนแบบ เขาเรียกว่า เหมือนโดน หน้าชาน่ะ เหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกเลย แล้วมันแย่ตรงที่เขาไม่อยู่บ้าน เพราะว่าเขาก็ไปถ่ายงานที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นตากล้อง อะไรงี้ ใช่ไหมคะ เขาก็ไปถ่ายงาน แล้วที เนี้ย เราก็โทรไป ก็ตอนแรกอะ ก็นางกำลังนั่งแบบเหมือนรำลึกกับตัวเองอยู่ว่า จะทำยังไงดี? มันเจ็บจนร้องไม่ออกเลยคุณ เพราะว่ามันเจ็บตรงที่มันเป็นแฟนเก่าด้วยไง แล้วแบบมันมีแต่คำถามว่า "ทำไม?" แล้วตอนนั้นน่ะเรา คบกับเขาได้ประมาณแบบ 3 ปีแล้วนะคะ คือแบบว่าเหมือนคบนานแล้วเนาะ แล้วทำไมมันเกิดอะไร? อะไรอย่างเงี้ย เพราะ ว่า ทุกอย่างมันยังดีอยู่เลย อะไรเงี้ย มันมีแต่การตั้งคำถามกับตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบ เหมือน เหมือน อ่า พอกลับมาตอนนั้นน่ะ อาจจะเป็นช่วงที่โกหกกับตัวเองอะค่ะว่า คงไหวอยู่หรอก อะไรอย่างเงี้ย แล้ว พอคุยกับเขาจริง ๆ อะ ก็คือมันไม่ไหวเลยคุณ มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า เรื่อง ผู้หญิง เรื่องกิ๊ก ก็จับได้ เอาก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนนะคะ ว่า ได้ ว่า เขาแอบคุยกับคนอื่น แล้วบังเอิญ มาเจอ แฟนเก่าที่ไปด้วยกัน เราก็เลยจากความเจ็บ มันเป็นความแค้นค่ะที นี้ <chuckles>
อา ๆ ๆ ครับผม ครับ ๆ ครับผม ครับ โอ้โฮ ครับผม ครับผม ครับ อ๋อ อือฮึ อืม อือ ๆ อืม ครับ อ้าว! เปลี่ยนไวจัง เป็นความแค้นเลยเหรอ?
ใช่